เนาะ จริง ๆ ก็เหมือนพูดความหลังอะค่ะว่า "โอ้ ผ่านอะไรมาบ้าง" ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะ เหนื่อยเหมือน กันนะ เหนื่อยเหมือนกัน
<chuckles> ใช่ไหม ผ่านมาได้ดีใจเนาะ เหมือน เหมือนตอนที่ทำแรก ๆ "โอ๊ย ทำไมมันหนัก อย่างงี้" แต่พอมันผ่านมาได้เหมือน เหมือนรู้สึกโอเคขึ้น ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ค่ะ มันเหมือน วีกเดย์ อะ เนาะ day by day ไปเรื่อย ๆ ค่ะไปทีละวัน ฮึบไป แล้วบอกตัวเองว่า "เออ ไปทีละวัน เนาะ แล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป"
อืม ได้ ใช่ ๆ อะฮะ ใช่แล้ว ๆ เดี๋ยวเรา วันหลังมาแชร์เรื่องลูก ๆ อีกนะคะ สนุกมากเลยอะ
ได้เลยครับ ได้เลย ค่ะ ได้เลย วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาพูดคุยกันเนาะ สนุกมากเลย คะ สวัสดีค่ะ ค่ะ
โอเคค่ะ เช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะ จ้า เดี๋ยวเจอกัน บ๊ายบาย